Oye, fíjate que, no sé si te haya pasado, pero cuando uno está chiquito, realmente todo lo que ve en la televisión, o quiere ser como eso, o quiere uno de eso, <chuckles> o quiere presumir algo como eso. No sé si a ti de puritita casualidad, te pasó de que de que de chiquito te marcó algo. Por ejemplo, ¿qué película te marcó de joven y por qué?
Justo. Yo recuerdo mucho una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolates. Y, este, sí, es es protagonizada por por Johnny Depp, y la verdad es que me me marcó mucho porque
Ajá. Ah, okey.
siento que es una película muy imaginativa, ¿no? <chuckles> Como que, se presta mucho al al público infantil en en ese sentido, porque literalmente, pues, es es una fábrica de chocolates, pero que tiene prácticamente un un mundo adentro, y tú dices: "Guau, es el sueño de todo niño", ¿no? Este tener una una fuente de chocolate, una cascada de chocolate, un río de chocolate, exactamente el pasto que se come, ¿no?, es como que, guau.
Okey. <laughs> Montón de dulces, sí, sí, sí.
Entonces, en ese sentido sí sí, l la recuerdo con mucho cariño, y sí fue una película que que en mi <chuckles> infancia me marcó mucho.
Órale, le y sí, sí, sí, la verdad es que todo lo que está diciendo, totalmente de acuerdo. Y más que nada como que llama mucho la atención de que cuando la estás viendo y todo, literalmente, por donde vas caminando, cualquier objeto que tú quieras ver te lo puedes comer y todo eso, y sí termina marcando como que muchísimo todo eso. ¿Tú recuerdas, eh, cuándo fue la primera vez que la que viste esa película, y también dónde la viste y por qué fue que te marcó tantísimo?
Sí, yo, mm, yo recuerdo, a ver, yo creo que tenía como unos 7, 8 años cuando la vi, mm, fue en televisión abierta, lo que en México se conoce como televisión abierta, en en un canal donde pasaban como que muchas cosas infantiles, que era canal 5, y <giggles> y me me marcó porque, recuerdo que la pasaron en la noche.
Ajá. Ah, okey.
Entonces, yo me desvelé <chuckles> viendo esa película que aparte dura un buen, dura mucho tiempo. Entonces, este, pues, la vi la vi, en la en la televisión, y se me quedaba mucho la parte de las canciones también, porque m cada que un niñito como que desobedecía las las recomendaciones de de la fábrica, le pasaba algo, ¿no?, este, que si se iba por a este, el río de chocolate, que a lo mejor este se comió un chicle experimental, y y resulta que que se inflaba, ¿no?, o se iba por por ent pasaban muchas cosas, y el punto es que, eh, cada vez que eso sucedía, eh, había como que
<laughs> Sí. Sí, sí, sí.
personas chiquitas, <giggles> ¿no?, que que se llamaban Umpa Lumpas, pero muy pequeñitas. Entonces, se ponían a cantar una canción siempre, se se ordenaban, y yo recuerdo que me marcó mucho l una canción que decía: "Masca masca sin parar", <giggles> y hasta la bailaban y todo, y y cambiaban los ritmos, entonces, esas canciones <giggles> me me marcaron mucho también de la película.
<laughs> Sí, sí me acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego eso está bien impresionante, ¿no? De que de las Umpa Lumpas, o sea, a final de cuentas se se nota después de un tiempecito como que es la misma como que es la misma persona, y todo eso, pero sí, sí, sí está impresionante ver de que hay un montón por todos lados, y que hacen de <chuckles> todo, y que como que son la mano derecha de de Charlie. Pero sí, sí está sí está chido. Oye, eh, ¿recuerdas qué fue, bueno, recuerdas alguna parte del de de la película como que te terminó marcando, o algo que recuerdas así con muchísimo cariño? A lo mejor porque la estabas viendo con personas que querías, o te tocó verla sola la película esa.
Sí. <giggles> ¿Qué crees? Que cómo era en la noche, mis papás, pues, ya estaban este, estaban durmiendo, y yo me quedé como que viendo solo la la película, porque aparte mi hermana estaba de vacaciones en otro lado. Entonces no estaba conmigo. Y si <chuckles> la me tocó verlo sola, digo perdón, me tocó verla solo, y
Ajá. Dormidas. Mm, okey. Mm, okey. Ajá.
y fue pues, fue fue atractiva la parte del hay hay un momento donde tienen un ascensor de cristal
Ajá.
Me me sorprendió mucho, y dije: "Yo quiero un ascensor de cristal, ¿no? Mira, es como es como un coche, pero que vuela, y los puede llevar a todos lados, y puedes ver hacia abajo, puedes ver hacia al lado".
Ah, es cierto, el que era como un como un tipo, heli helicóptero, ¿verdad? ¿Algo así?
Sí, sí tenía como como propulsores ahí con con fuego, era, estaba muy, muy padre, y me marcó mucho ver esa escena del ascensor de cristal.
Mm, okey, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, a ti, ¿qué fue lo que te pegó más? Eh, ¿a ti te gustó muchísimo la historia? ¿A lo mejor fue un personaje en concreto o alguna escena? ¿O, incluso la música? Porque sí recuerdo que era hasta cierto punto medio musical. Eh, ¿qué fue lo que más te gustó a ti de toda la película?
Yo creo que fue la combinación de todo, ¿no? Digo, están estas escenas que, te digo, son muy muy memorables. Está, esta parte como que muy imaginativa de de los escenarios que que presentaba la la fábrica. Está también la parte musical, como como bien lo dices, que eran canciones bastante pegajosas y muy creativas, pero también está la parte como del trasfondo que que me gustó muchísimo porque, a ver, es una película que en teoría puede ver toda la familia, pero en en esa versión de de Tim Burton, eh, es es muy notorio, ¿no? Como que el tema que tiene Willy Wonka con su papá, de que, pues, no no puede mencionar la palabra, este, como que no quiere ir a verlo, tiene prácticamente ya no le habla desde que se fue de casa. Entonces, creo que tiene un trasfondo interesante, y que la hace un poquito más adulta. Entonces creo que es toda esa combinación, todos esos factores hicieron que que la película realmente me marcara de de niño, y que la disfrutara mucho.
Mm, okey. Sí. Sí. Sí, sí, sí, y luego, a final de cuentas, totalmente cierto, ¿no? Que al final la película lo que te da sí te da como que una o sea, una enseñanza demasiado importante, de que, pues, al final de cuentas, la la familia es lo primero, y si no hay familia, realmente no hay nada. Y, a ti, por ejemplo, ¿te enseñó algo esta película que sigues aplicando hasta el día de hoy?
Sí, bueno, yo creo que precisamente eso, eso que mencionas, la parte de de la familia, siempre es, eh, cuando cuando Willy Wonka le ofrece la la fábrica a Charlie y le dice: "Ah, pues, este, ese es el regalo, ¿no? Este, la fábrica ahora va a ser tuya". Y <chuckles> y de repente le dice: "Ah, claro, sí voy, pero si mi familia puede venir", y Willy Wonka dice: "Claro que no", ¿no? Entonces, eh, la forma en la que Charlie renuncia a la fábrica y dice: "Bueno, pues, si no va mi familia, entonces, no voy yo". Creo que eso es lo que lo que más me queda, como que, esa lección que que se aprende. Sí.
Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Y luego superimportante, ¿no? Realmente, o sea, se escucha bueno, todo el, todo el, literal, casi toda la película, como que era una per bueno, daba a entender la el Charlie como que era una persona de que como que le valía todo, como que todo era reemplazable, y así. Y al final sí se vio como que un aspecto, incluso, más humano. ¿Te ha tocado verla de nuevo ya de adulto, esta película? Y más que nada cuando la viste, no sé, a lo mejor en este momento, pues, <chuckles> los efectos especiales, por ejemplo, se notan ya muchísimo, y todo eso. Eh, no sé, ¿la la sentiste diferente, o, seguiste este, te siguió dando como que esa misma nostalgia que cuando la viste de joven?
Em pues, la verdad es que se volvió como que una de de mis películas favoritas, sí me gustó muchísimo y, y la veo la veo constantemente. Digo, en los últimos años ya no tanto, quizá, porque ya no tengo tanto tiempo, pero conforme fui creciendo, sí era una película que que frecuentaba mucho, que me gustaba ver mucho, porque, ay, es que sí se sí se quedó muy marcada. Y pues, creo que, el significado sí ha ido cambiando un poquito con con el paso de del tiempo. Ya la veo de más del lado ahora de de Willy Wonka, ¿no? Del tema que tenía ahí con con su papá, y de de cómo fue él forjando su su fábrica, y que le fueron robando las recetas, y cómo, pues, hasta cierto punto, se blindó. Entonces creo que sí, sí, este
Ah, órale. Ah. Mm, okey. Ajá.
sí influye el tiempo en la forma en la que la veo y la interpreto.
Mm, okey. Oye, ¿de casualidad no te pasó que te sentiste identificado con alguno de los personajes? Porque yo me acuerdo que cuando la vi yo de más de pequeñito, me sentí identificado pero con una de las bueno, con el hay un niño que es como que bien, bien enfadosito, que no sé qué. Y hasta mi hermana me dijo: "Mira, tú eres eso", me dijo, <laughs> ¿a ti no te a ti no no te pasó que, te terminaste identificando con alguno de los personajes, o al o algo que viste así en la historia?
<laughs> Fíjate que mi hermana también me dijo que me aparecía a él, me acuerdo que se llamaba Miguel TV el niñito, este Mi hermana también me decía como de: "Ay eres igual que ese niño, ¿no?, de todos se enojan", pero, yo personalmente, siento que me identifico más con con el niñito que se llamaba Augusto, que que fue el que comía mucho, mucho, mucho chocolate. Entonces, este, con él me identifico más precisamente porque me gusta el chocolate, me gusta <giggles> mucho el chocolate. Creo que sería el por qué me la pasaría comiendo chocolate.
Mm. Ah, okey. Sí, sí, sí. Mm, okey. Ah, okey. Entonces, por eso te terminó gustando muchísimo la la película, porque tú ves veías las las fuentes, y decías: "No, qué chido, ojalá yo también tuviera una fuente, <laughs> con un montón de chocolate". Sí, sí, sí, sí, me imagino. Oye, y por ejemplo, ¿tú crees que que, más que nada, como que este mensaje tan tan profundo que a final de cuentas está como que escondido, eh, realmente terminó marcando también a muchísimas personas? Porque ali me ha tocado conocer a diferentes personas que no la consideran una buena película, lo que vendría siendo Willy Wonka. Ahora sí que, se respeta, ¿no?, totalmente, cada quien las decisiones de cada quien. Que porque es muy fantasiosa, que no sé qué, pues claro, claro que es fantasiosa porque el el objetivo es como que le guste principalmente a los niños. ¿Tú sientes que que este mensaje, más que nada, como que el mensaje profundo escondido, sí, como que se esconde relacionado a la fantasía, más que nada?
Sí, todos los dulces. Claro. Yo creo que que, a ver, sí está como que implícito el el mensaje, pero creo que el hecho de que de que sea fantasía no la hace como, ¿cómo decirlo?, como que no hace que el mensaje se pierda, ¿sabes? Este, yo creo que que el mensaje sí sí está presente, que el hecho de que sea una película, pues, un tanto fantasiosa, como como bien lo dices, no hace que se pierda esa esencia. Entonces, creo que está bien equilibrada, a mí sí sí me parece buena. Digo, también he oído como que comentarios negativos al al respecto, este, tanto de de la versión anterior, ¿no?, que fue como de los 70's, de los 80's, e en comparación con esta, y tanto de personas que nada más han visto, este, esa versión de de Tim Burton, que dicen: "No, pues, es que sí está muy infantil la película", ¿no? Yo creo que yo creo que no tanto, yo creo que se se equilibra bien esa parte.
Ajá. Ujú. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, bueno, no sé si si a lo mejor sea una es que se me se me acaba de ocurrir ahorita. Por ejemplo, para ti, eh, ¿qué simbolizaba más que nada la pobreza que tenía Charlie, en contraste del exceso realmente que tenían como que todos los niños?, como que, ¿para ti qué qué crees que el, ahora sí que Tim Burton nos quiso como que enseñar con eso?
Ay, fíjate que esa pregunta es bien interesante, porque yo yo siento que que fue la la manera de demostrar, pues, que a pesar de de todo el dinero que se tiene, de las cualidades, ¿no? Porque cada uno como que destacaba en en lo suyo, ¿no? Este, u uno en que comía muchísimo, el otro en que era muy bueno para la parte de la computación, la otra que tenía como que muchos trofeos ganados en distintos deportes, y la otra en que tenía, pues, prácticamente todo lo que quería, ¿no? Que si animales, que si mansiones, que si todo. Entonces, em, creo que era era esa parte de demostrar, que a pesar de del dinero, y a pesar de de todo lo lo que se puede lograr a través de de de tener esos recursos, pues, muchas veces queda opacada con el el ser
Ajá. Sí. Sí, claro. Ajá.
o, el tener la la intención, la verdadera pasión y la vocación de dedicarse a algo, ¿no? En este caso, Charlie, al ser tan pobre, pues, no tenía como que todos esos accesos, pero valoraba más las cosas, y eso le daba como que esa posibilidad.
Ajá. Sí, claro. Y luego, más que nada, no sé si si recuerdes de que hicieron un pues, bueno, creo que habían hecho como que un comentario, ¿no? Que decían de que esta fábrica solamente se abre a las personas a quien no tienen nada que perder. Y pero tienen mucho que aprender, creo, o algo así. Y por eso se le dio la oportunidad supuestamente a al al Charlie para que se le diera, así, era <giggles> una persona que literalmente no tenía nada que perder y solamente quería como que lo mejor para su familia. Y algo así de que, se por eso se le termina dando la oportunidad, algo así algo así recuerdo, más o menos. ¿Tú crees que que los Oompa Loompas, eh, vendrían siendo como que la conciencia moral de Willy?
O Uy, esa es esa también es otra pregunta bastante interesante.
Por porque sí está bien curioso, la verdad, en todo lo <giggles> en todo lo que hacían ellos, y así como si tal cual fueran una conciencia viva.
<chuckles> Sí, bueno, fíjate que ahora que lo lo planteas así, chance, y sí, ¿eh? Porque hay hay una escena donde le está contando como que sus problemas, ¿no? A a al a un Oompa Loompa, y le dice: "Oye, es que ya no creo dulces de la misma forma en que lo hacía, porque antes estaba contento, y y ahora ya no ya no estoy contento y mis dulces salen mal". Entonces, le dice a Oompa Loompa: "Claro, es eso, ¿verdad?. Antes hacía los dulces que que salían como de de mi corazón y ahora estoy triste y por eso los dulces me salen mal". Y el Oompa Loompa nada más asiente, y él dice: "Eres grandioso, ¿no?". Entonces, em, creo que sí fíjate que ahora que lo mencionas, sí podrían ser su conciencia porque al final todo lo todo lo resolvían ellos, y lo hacían ellos, y eran los únicos que tenían contacto con él. Entonces, sí, sí podría ser.
Ajá. <chuckles> Ujú. Sí. Sí, podía ser. Oye, pues la verdad que muchísimas gracias, pues, por esta plática. La verdad es que se me hizo superinteresante. Y más que nada, sí está bien curioso, porque ya que te pones a analizarlas, hay como que muchas cositas que dices de que: "Ah, caray, ¿y si esto era esto? ¿O de por qué era <giggles> esto?" Pero bueno, eh, la verdad que muchísimas gracias, que pases muy bonita noche, y ojalá que todo te vaya superbién.
No, pues, muchas gracias por por brindarme el espacio. Sí, este, me me dejaste pensando en varias cosas y, pues, que tú también estés muy bien. Hasta luego.
<laughs> Nada.